あ、それ、絶対流行りますよね。うーん、たん、うん、あれ、お野菜ね、素揚げのお野菜のせたりとか、なんか茄子とかね、オクラとか乗せたりしたら美味しいですよね。うーん。あ
うーん。 ねえ。そう。 はい。 ああ、ありますね。美味しいですよね。はい。ああ、なんか今夜カレー作ろうかなっていう気分になってきました。<laughs>
あら、すごほんとほんと。カレー、いか簡単だし、いいですよね、あれね。うーん、そう、あ、そうゆうことになってるんだ、今。じゃ、ラーメンの次はカレーか。アメリカでは。あ、うーん。なんか、ラーメンね、なんか、みんながそんな、ギャー、ギャー言ってますけど、日本では、もう、ずっとずっと前からあんな美味しいラーメンはあって、安くて、うん。そ、ん、安くて、そう、あんなに。
いいですよね。はい。 カレーなんですかね。うーん。 ラーメンもね、一時期。はい。 ねえ。ほんとですね。はい、安くて、確かに。こっちで食べるには高い。<laughs>
いやあ、もう、ラーメンは高級料理の一つですよ、もう。ね。うーん、だかやっぱりね、そう、たくさん、なんか、日本でね、なんか、生まれ育って食べてきたものっていうのがね、こっちでは、なかなか、やっぱり、まだまだね、貴重なもんだったりするんですよね。うーん。あ、楽しかったです。はい。ありがとございました。
高級料理ですね。はい。 うーん。 はい。 うーん。 そうですね。はい。 ああ、ね。ああ、ほんとに楽しかったです。ありがとうございました。